Mhmm, no, no, se mi puoi spiegare.
Okay, assolutamente. Di queste ragazze giovani che vogliono che chiamano il ragazzo che gli piace: "malessere", che è un po', sai, il ragazzo che se la tira che, mhmm, è stra-geloso, che magari non ti scrive, no, eh.
Mh. Ah, okay. <chuckles> Okay, okay. Mh. Sì, sì, sì che ti tiene appeso a un filo.
Ehm esatto, ma c'era proprio questo trend, uhm, di ragazze che facevano vedere quanto era geloso il loro ragazzo. Tipo: uno, uhm, uhm, lei aveva comprato un top su Shein, cioè un top comunque tranquillo, e lui gliel'aveva letteralmente spaccato, te lo giuro, perché diceva: "Tu così non ce vai in giro", e le ragazze nei commenti, giovanissime, che dicevano tipo: "Se non è così non lo voglio".
Okay. Mh-mh. Mamma Mh-mh. Sì. Mh. Okay. Mh-mh. Ah! Bene, bene. Bene, sì, sì, infatti messaggi proprio sbagliati, terribili, de quanto di peggio, veramente. Lasciare
Cioè robe stra-pericolose, capito? E specialmente in questi mesi e anni qua, con tutto quello che sta succedendo, non credo che n ci ci si possa permettere di far passare un messaggio del genere. Cioè, è pericolosissimo.
Esatto. No, no, assolutamente. Sì, assolutamente. È pericolosissimo, hai detto bene. Purtroppo non c'è supervisione su questi social. Bloccano i contenuti che dicono loro perché, o ehm, determinati contenuti li bloccano; altri, altrettanto pericolosi, se non molto di più, non vengono bloccati, non vengono monitorati da nessuno. Quindi la qualità della della comunicazione che c'è all'interno dei social, siccome è accessibile da parte di tutti, è è bassa e, appunto, a volte passano anche in indisturbati i messaggi piuttosto pericolosi. Quindi
Mh-mh. Certo. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Assolutamente, assolutamente condivido. Secondo me, uhm, poi è anche importantissimo in un, ehm in in un mondo utopico, perché non credo che accadrà mai, ma il fatto di avere, uhm, la tua identità e il tuo documento d'identità collegato al tuo account.
Mh-mh. Sì, hai ragione. Quello m ma ma non viene fatto, mi sembra ancora, cioè almeno a me non è mai stato richiesto. Eh, infatti.
Quello fondamentale, secondo me. Mhmm, non che io sappia. C'è il blocco allora, l'identità viene verificata per vedere se sei, tipo, su Instagram credo sotto i 14 anni, non lo so, un po' me lo sto inventando. Ehm
Mh. Ah, okay, quindi c'è una minima soglia, minima però c'è.
C'è la minima soglia, però io parlo proprio, sai, di haters, persone che mandano messaggi, uhm, cioè secondo me ci deve essere bisogno di sapere chi c'è dietro a un profilo
Okay. Mh-mh. Sì. Hai ragione, hai ragione.
perché non è giusto, perché tu persona che che va a mandare messaggi, giudicare online, non faresti mai questa roba di persona, mai!
Mh-mh. Mh-mh. Certo, se fossi identificato, controllato, se ci dovessi mettere la faccia in determinati commenti.
Ci pen ci penseresti davvero mille volte.